Anladım, çok ilginç. Eee, biraz seni böyle şaşırtan yapımlardan hoşlandığını anlıyorum buradan. Eee Hı hı.
Hı hı. Eee, evet, aynen, öyle, e, ve gerçekçilik benim için çok önemli. Yani mesela çok basit bir dizi de olsa, bir aşk dizisi bile olsa gerçekten oradaki böyle her şeyin, eee, işte, ne bileyim böyle bir, ııı, masaldaki gibi olmasını tercih etmiyorum yani. Çünkü gerçek hayat öyle bir yer değil. Iıı, olumsuz şeyler de var. O yüzden gerçekçilik önemli.
Hı hı, hımm. Hı hı. Hı hı, evet. Evet. Gerçekçi gerçekçi dedin, aklıma geldi. Nuri Bilge Cey Ceylan sinemasını takip ediyor musun? İzledin mi? Sever misin?
A, çok severim. Hı hı, evet, evet.
Hangi filmi seversin mesela en çok?
Emm, şeyi, eee, izledim, çok etkilendim. Emm, en son filmini, ııı, "Kuru Otlar Üstüne." Evet ya, çok çok başarılıydı gerçekten, yani, o köy okulu, onun resmediliş şekli, eee, oradaki diyaloglar, işte, aralarındaki kavgalar, sürtüşmeler, işte, bu şehirli insanın o kırsaldaki zorlanması, zorlanışı bu zaten çok işlenen bir konu da, e, çok çok gerçekçiydi tabii, yani, Nuri Bilge Ceylan'ın gözünden. Çok başarılıydı.
"Kuru Otlar Üstünde." Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Evet. O Nuri Bilge Ceylan'ın o ilk filmlerinden, eee, birinde de şey vardı, eee, bilirsin, eee, kırsal bir insan İstanbul'a gidip oradaki yaşadığı zorlukları anlatıyordu.
Hı hı, acaba şey mi, Imm, bir dakika, neydi adı? Iıı, "Uzak", evet, "Uzak" olabilir mi? Hı hı. Güzel.
H eee, b "Uzak" mıydı? "Uzak", "Uzak" olması lazım. Evet. Başka diğer sevdiğin filmleri var mı bu arada?
Eee, var, "Ahlat Ağacı"nı çok sevmiştim ama çok, aaa, uzun zaman oluyor. Bi bir daha izleyebilirim onu, çok hatırlamıyorum. Orada da böyle gene uzun diyaloglar hatırlıyorum. Ondan sonra şeyi daha yeni izledim, mesela, eee, "Bir Zamanlar Anadolu'da." Eee, o biraz bana böyle erkek filmi gibi geldi. Yani, tabii böyle, d adlandırmak çok kötü ama erkek filmi, kadın filmi, öyle bir şey yok ama şeyi anlatmaya çalışıyorum. Duygusu çok daha böyle bir erkeğin, eee, dışarıdaki iii, yo yo, d yani, mesela bir b zamanını böyle, eee, Anadolu'da geçirmiş bir öğretmenin, bir polisin çok daha şey, eee, anlayabileceği bir şeymiş gibi geldi bana. Yani, ben kendimden çok bir şey bulamadım ama anlatılmak istenen şeyi çok iyi anladım. Hı hı.
Hı hı. Evet. Evet. <clears throat> Hıı. Hı, hı hı. Öyle mi? <laughs> Hı hı. Hıı, maskülen gibi gel Hı hı. Hıı. Hı, hı, hı hı. O hikâyede biraz Hı hı.